अ अ, मुझे ये पता है एक बार क्या हुआ था।, अ ये मैंने ये मेरे मतलब पहले एक दोस्तों ने मुझे ऐसे बताया था कि अ, ये लोग बाहर घूमने के लिए गए तो थोड़े बड़े उम्र के थे मतलब अ, उत उस वक़्त बड़े तो अ, अब की शायद मेरी उम्र होगी। लेकिन वो शायद थोड़े और बड़े थे 40-50 या ऐसे के होंगे आंटी-अंकल। तो उन्होंने बोला हमने बोला आपका कैसे यात्रा रहा, 1 महीने का घूम के आए, वो यूरोप वग़ैरह गए थे। अब पता है क्या बोला उन्होंने? कहते हैं हाँ, हाँ, अच्छा था। मैंने कहा खाने-वाने कैसे किया फिर? कहते हैं नहीं, नहीं, हम ये हल्दीराम की वो दाल वग़ैरह लेके गए थे। हम उसी को खोलते थे पैकेट पैकेट खोलते थे हल्दीराम का, उसको गर्म करते थे माइक्रोवेव में और खा लेते थे। तो मैने सोचा ये मुझे लगा ये क्या है? ये क्या बात कर रहे हो आप? मतलब इतनी दूर आप गए यूरोप में आप ये दाल खा के आए हो वहाँ पे। <chuckles> वो पूरा अपना लगेज़ में उनको वो हल्दीराम का खाना भरा हुआ था। तो
हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। अरे! अरे बाप रे! <chuckles> हुँ। ये ये तो बढ़िया बताइए ये ऐसी चीज़ अब मैं बोलूँ तो अ, देखिए ये चीज़ अगर मैं आपको सच-सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। <chuckles> मुझे लगता है यार आप कहीं पे जा रहे हैं और अगर आप खाना भी लेकर जा रहे हैं तो आप करने क्या जा रहे हैं? आप हुँ।
बिल्कुल। करने क्या जा रहे हो आप? अप इमारतें देखने जा रहे हैं आप, है ना? ये तो ना है कि <chuckles> ये मुझे भी समझ नहीं आती ये बात बिल्कुल। और फिर तो अ, हाँ, बताइए, बताइए? नहीं आप आप बताइए <chuckles> आप बताइए?
बिल्कुल। ये चीज़ सही है। एक मेरा भी मित्र है सर। बताइए, बताइए, बताइए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, जो मेरा एक मित्र है वो भी इसी प्रकार का है। अब उसके साथ समस्या ये है कि अब वो है अ, हम लोग के 4-5 दोस्तों में वो भी एक है और वो है अ, एक गुजरात के आस-पास कहीं से है। अब अ, उसके साथ समस्या ये है कि वो सिर्फ़ वहीं का खाना खाता है। अब उसे उस बाहर का चीज़ पसंद ही नहीं आता और वो भी ऐसा ही है आप जो चीज़ बोले ना सेम वही चीज़ किया। वो भी हल्दीराम का पैकेट लेके आया था लेकिन वो तो हम लड़के-लड़की थे ना तो हम ज़ोर-ज़बरदस्ती उसको खिला दिए। अब वो खाना खा लिया फिर वो बोलता है हाँ यार! ये सब चीजें भी ठीक ही है, अच्छी है। अब वो वो चीज़ आप बताइए ना कि अगर आप कहीं घूमने आए हैं और अगर आप वहाँ की चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो आप इमारतें वग़ैरह देख के हाँ, ठीक है उसका आनंद अलग है लेकिन मुझे लगता है कि आप पूर्ण रूप से जब आनंद लेंगे अ, तो उसमें खाना ज़रूर आता है। और एक चीज़ ये भी है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है आप लोकल से लोकल जगह खाएँ।
हाँ। अच्छा। हाँ। <chuckles> ये तो हाँ। अब ये तो बहुत बड़ी हाँ। <chuckles> हाँ। ठीक है। <chuckles> हाँ, हाँ। हाँ। तो हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।